Sim, com certeza.
Hum. Você é fã do Pak ou odeia o Pak? "Sou fã lá e tal, eu também".
Exatamente assim. Ah, qual o dorama você está assistindo agora? Ah, qual o seu preferi o dorama, o é que age eu falo dorama, né, a gente também fala dorama, quanto é o drama coreano.
Uhum. Qual o quê? Ah, olha. Você fala assim como se fosse um uma coisa, ah, comum, mas
Ah. <giggles> É o nome que o
mas é interessante, o o Dorama os coreanos não falam isso, né?
o nome que os brasileiros deram. Não, para eles é em inglês é
Os brasileiros devem ter feito isso numa alusão como eles pronunciariam. É isso? O Dorama.
É talvez, eu não sei exatamente da onde surgiu, mas em inglês é K-Drama, tipo, K de Kore Korean e drama, né, que é um drama.
K-Drama, igual K-pop. Uhum. Como o K-Pop. Uhum.
E aí, exato, K-Pop, K-Drama. E aí agora por exemplo eu quero fazer amizade com uma chinesa, porque agora eu estou assistindo drama chinês, por exemplo. Já estou assim em um outro nível.
Olha, na China na China eles falam a marca Prada é Pulada.
Sério? <chuckles> Porra.
Então. É, uhum, Pulada.
Mas chinês é realmente uma língua, assim, mandarim, né. É muito difícil, não não tem como.
Uhum. É? Você já tentou?